Oh jadi gini. Kalau dari dulu ya, dulu itu mungkin kayak lebih ju lucu-lucuan aja mungkin kayak 10 tahun kebelakang gitu kan zaman Meme Komik Indonesia gitu kan, eee, waktu masih ada yang namanya kayak, eee, Herp gitu kan atau mungkin, <sucks teeth> siapa tuh yang pemain basket itu namanya, mmm, Ming? Yao Ming Yao Ming Yao Ming. Tau Yao Ming kan? Heeh, Yao Ming, eee, iya. Nah itu kan mungkin kayak lebih lucu-lucuan aja gitu kan heeh, mungkin juga waktu waktu itu mungkin yang bikin meme zaman itu mungkin anak-anak kelahiran 2000-an. Jadi mukbra mer mereka pada waktu itu mungkin masih SMP, s SMA gitu kan. Jadi lebih kayak, oh lucu-lucuan kayak jomblo gitu kan. Eee, teret misalkan kayak gini, ada memenya gitu, mmm, "Siapa kita? Jomblo. Apa yang kita inginkan di hari Minggu? Turun hujan. Supaya apa? Supaya orang tidak bisa keluar malam mingguan," gitu kan. Nah itu, tapi kalau sekarang, udah ad eee, progressing-nya itu udah beda gitu zaman sekarang. Zaman sekarang kan, yang bikin meme itu masih mungkin anak tahun 2000-an gitu kebanyakan kan, tapi jelas mereka yang lahir di tahun 2000-an itu kan sekarang umurnya udah udah 20-an gitu kan, udah dewasa aja. Jadi mereka tuh juga ud juga udah melek politik gitu kan. Nah jadi sekarang meme itu udah progres progre progressing-nya tuh udah beda gitu, jadi sekarang tuh ud leb udah lebih sering kayak dibikin mungkin satir politik gitu kan juga. Jadi udah bermacam-macam sih, bukan cuma lucu lucu-lucuan lagi. Tapi jadi media protes atau kritik juga bisa gitu kan, heeh.
Mhm. Siap. Heeh. Eee, heeh. Heeh. <chuckles> Iya iya iya, bener. Heeh heeh heeh. Bener. Mhm. Eee, iya bener sih, iya iya, jadi sekarang meme itu lebih digunain selain dari lucu-lucuan, sebenernya lebih ke hal serius, di ranah serius juga digunain ya meme sebenernya. Tapi, mmm, mhm, tapi pernah gak sih kamu itu ada momen gitu ya di mana meme yang kamu temukan itu justru melenceng atau disalahgunakan? Jadi misalnya, memenya itu digunain sebagai hoaks atau dibikin yang, mmm, jelek-jelek gitu tentang seseorang.
Iya di zaman sekarang, heeh. Mhm. Oh nah Mhm. Mmm, kalau soal ini sih ada, ya namanya kan kalau kayak kayak politik itu kan ada yang namanya kayak black campaign itu kan, kayak kampanye hitam itu ada aja ki yang yang bikin meme untuk kayak menjelekkan salah satu pasangan calon tertentu gitu kan, yang de dikasih berita yang enggak-enggak gitu kan, kayak fitnah aja gitu kan. Heeh. Iya jadi ada sih sayangnya yang seperti ini itu enggak enggak dikit juga gitu kan, penggunaan meme yang sepertinya salah gitu.
Toh. Iya. Mhm mhm. Ya. Ah bener banget sih, tapi ya namanya juga sosial media ya, pasti udah juga banyak hoaks, dan lain-lain, atau black campaign mau itu dalam bentuk meme, atau dalam bentuk artikel gitu ya. Hmm, bener bener bener bener bener. Tapi, eee, menurut kamu nih, kenapa sih masyarakat-masyarakat sekarang gitu ya, lebih cepet responnya ke meme daripada ke artikel?
Kuat sekali, iya. Mhm. Mmm, mhm, benar benar. Iya.

Nah, itu paling sering itu meme Patrick itu dari Spongebob, itu kan. Int ada kayak scene itu kan, heeh, suatu cuplikan pas dia tu kayak kalo nggak salah di pantai, gitu, kayak dia itu kayak marah ke banyak orang gitu kan, sampai kayak nun nunjukin jari tengah gitu kalau nggak salah, gitu kan ke banyak orang. Nah, itu tuh paling sering yang aku pak pakai, gitu kan, aku edit, biar kayak, "Woi ma maju loh sini." Kan, "Diem loh." Gitu kan. Jadi, kayak aku ed edit-edit Terus aku kayak jadiin stiker gitu kan, atau diko dikomen gitu kan. Nah, itu kayak bisa mewakili perasaan aku gitu kan. <laughs>
Wow! <chuckles> <laughs> <laughs> <chuckles> <chuckles> Perasaan seperti Patrick begitu, ya? Aduh, iya juga lagi.
Iya, yang lagi marah, gitu, misalnya gitu kan, heeh.
Heeh tapi emang tau, eee, memenya Spongebob itu banyak banget loh digunain, apalagi di stiker WA juga banyak banget nggak sih itu? Beneran digunain semuanya. Oke, wajar sih. Tapi menurut kamu nih, eee, karena orang-orang udah banyak banget ya yang ngegunain meme sebenernya gitu ya, meme itu menurut kamu cuman hiburan sekarang, atau udah jadi budaya kita?
Oh, banyak, eee Iya, mhm. Mhm. Hmm, kalau meme ini mungkin dibilang budaya sih nggak juga, soalnya, eee, banyak orang yang mungkin yang mungkin usia 40 ke atas itu kan kurang kurang paham lah gitu kan, dengan meme, gitu. Jadi, kondisai kalau dibilang budaya enggak juga. Soalnya lebih u marak di kalangan Gen Z, atau Milenial mungkin kan meme ini. Jadi belum terlalu belum semarak ya ya, namanya kayak budaya gitu, belum sih. Tapi tren sih jelas, iya, gitu kan. Heeh.
Oh, iya bener sih. <chuckles> Eee, oke. Tapi tren yang nggak ada habisnya nggak sih? Bisa dibilang kaya gitu.
Nggak ada habisnya itu, selalu ada selalu ada meme fresh baru setiap hari, kan? <laughs>
Bener bener banget. Tapi, eee, menurut kamu nih, eee, kamu pernah nggak sih, eee, mendapatkan eh, misalnya gini, ada peristiwa sosial yang kamu lebih ngerti gara-gara meme, ada nggak sih?

Ngomong-ngomong tentang meme nih. Meme itu keliatannya cuman gambar lucu ya sebenernya, cuman entah gimana satu foto absurd gitu ya dengan caption yang tidak sangat jelas itu, mmm, ternyata bisa ngejelasin kondisi sosial lebih cepat dibandingkan artikel-artikel panjang, ya nggak sih? Karena meme itu bisa jadi nyindir, bisa kritik, bisa ngebuka diskusi jadi semuanya itu bisa nih digunain sama meme nih. <laughs> kalau kamu nih, kamu ini tuh termasuk penikmat meme garis keras nggak sih?
Ya, mhm. <laughs> Iya. <laughs> Mhm. Kuat sekali, iya. Heeh, bener bener. Iya. Mhm. Iya. Oh bisa dibilang iya banget sih gitu kan, karena kita kadang-kadang nih ya ada berita-berita atau mungkin artikel-artikel mungkin, atau mungkin kayak ya misalkan kayak nih, kayak pemerintah bikin kebijakan gitu kan, nah kadang-kadang orang banyak bikin meme-nya itu kan biar banyak orang tuh lebih gampang ngerti apa sih sebenarnya yang terjadi gitu kan. Jadi beritanya itu disajikan lewat media meme tersebut gitu. Dan ini tuh bener-bener suatu gebrakan yang bagus gitu kan. Jadi orang-orang yang mungkin awam atau mungkin remaja mungkin yang kurang paham gitu kan, anak-anak sekolah gitu. Jadi bisa bisa melek politik atau nggak melek ya s situasi yang sedang terjadi gitu, dengan meme yang bisa dibilang sangat ya, sangat ramah, mmm, ramahlah un intinya untuk anak-anak. Ya nggak harus mikirlah gitu, ramah ramah untuk pikiranlah. Iya, heeh heeh.
Heeh. Iya lagi <laughs> Mhm. Mhm. <chuckles> Nggak harus mikir ya iya ramah ya nggak harus mikir, bener. Wah, oke. Tapi kamu nih, kamu itu biasanya nemu meme dimana sih, apakah Instagram, TikTok, X, atau Reddit, atau dimana tuh kalau kamu?
Mhm.